うーん。
そういった器具のレンタルとかはないですか？
レンタルま、レンタルするほどそんな高価なものでもないので。
はない。 <laughs> そしたら、買ってしまった方がうんうん。それかごあのごあのごなんていうんですか、ご実家に置いてこられたのは、そのままになってるんですか？
まあ、買うん買うんだったら買っちゃえなんですけど、その いや、それがだから、あの、実家だとこう、余った部屋とかがあって、もうそこを1室トレーニングルームとかに変えちゃってて
ええ。
それこそあれなんですよ、何かあの、多分想像していただくよりも大きな、あの
ああ、そっか。じゃあスペースの、あの、問題がありますね。
さんそそ。 片方で30何 kg とか、20何 kg まで、こうかへ可変可変できるダンベルっていうのがあって
ええええ。 ええ。
それを、あのだから2kgにしたり、4kgにしたり、っていうのが出来るやつがあって、それをこう持ってくるとなると、す結構大きいですし。
はい、はい。 ええ。
さうーん、さらにそれを何か、あの、やるためのベンチ台みたいな
場所がね、うーん。 そうですね、それもいりますね。うーん。でもやっぱりき筋トレって言ったら、やっぱりね、あの、場所要りますよね。いろんな器具でね。って言ったらやはり、そうだな、やはり場所がないって言ったら、やはりジムに行くのが一番妥当かなと思わ思いますけどね。公園とかでできできたりとかすればいいですけど、あのうーん。
なんか、いそう。 そうですね、それ考えると持って来れなかったんです。 そうなんですよね。 うーん。 そうそうそう、あの、公園とか、あと、あの、公営の施設？あの1回行ったら500円だよ、400円だよみたいな、は探してみたんですけど、かなり限られてるんですね、あれ。
ええ。 はい。 はい。 ええ。